あの、今直面している問題がありまして、もしアドバイスをいただければなと思うんですけれども
はい。 え、はい。
えっと、子供がですね、えっと、演劇 の、あの、舞台をやってるんですね。
はい。 ああ、素敵ですね。はい。
うん、はい。で、あの、それ自体はね、あの、子供がすごくやりたくて、あの、やっているので、応援をしたいんですけれども、その
うん。 はい。
演劇自体はあの、ま、プロの方が何人かいて、舞台演出とかそういう、ね。あの、プロがやる部分は、レッスンをしてくれるんですね、リハーサルって毎回言ってるんですけど。で、それ以外の、親が、あの、関与しなければいけない作業というか、業務というのが膨大にあるんですね。
ええええ。 うん。 はい。 ええ。 あ、そうなんですね。なんか知らない世界なので、とても、あの、ちょっとお話を伺いたいですけれども、例えばどんなお仕事があるんですか？
はい。 はい。 はい。あの、まず最初に、この舞台自体はだいたい4か月をかけて一つのあの、その、公演日に向けて準備をするんですけど、あの、その練習が始まったその月に、あの、まず、そのスタッフの方から、このぶ部分について親御さんの協力が必要ですっていうリストが送られてくるんですが、ま、じゃ、そのリストの中には、ドレス、あの、衣装の採寸。
はい。 ええええ。 はい。 はい。 ええ。 はい。
ええ、ミシン。ミシンがけ。あとはそうなんです。あの、舞台で実際に必要なもので、その
作るんですね。はい。 うん。 はい。
シアターっていうところが管理してないものがあった場合には、寄付してもらいたい。もしくは探してきて欲しい。
ええ。 うーん、なるほど。
はい。あと、えっと、移動手段としての、あの、運転手ですね。よう要するに。あの、子どもたちま、おえっと、小学生から高校生までがやってる舞台なんですけど。
はうん。 はい。 あ、はい。うん。
その子たちの、あの、リハーサルのところから舞台までの移動
あ、なるほど。
のための運転手とか。
はい。
で、え、そういう、もうとにかく、ありとあらゆるものですよね。あと、うメイメイク。実際に、あの、メイクを舞台裏で、子供たちのやるヘアメイクをしてくれる人とか。
はい。 ええ。
うん、そういう物のリストがとにかく挙がってきまして、で、ま、大体ね、最初の1、2ヶ月はそのリストは放置されるんですよ。
にえ。 あ、そうなんですね。それは誰もやりたくないからですか？<laughs>
そうなんですよ。そうなんですよ。
なるほど、はい。
で、でもそのままだと、ね、子供たち、うん、が無事に舞台を、あの、迎えられない公演を迎えられないということで、で、やっぱりあの
ええ。 そいうん、はい。
親が参加ん、もう、渋々ではないですけど、名前をね、あの、共有ドキュメントに入れてくんですよ。
はい。 あ、なるほど。やらないわけにはね、やはりいかないですものね、子供のために。
はい。 いや、そそうなんです。で、子供がね、24人いるんですけれども、その中で、あの、ぐその共有のファイルに「あ、はい、私やります」っていう名前を挙げるのは、大体6人のメンバーなんですよ。
へえ。 はい。 あ、それしかいないんですか？
いや。24人子供がいるので、にじゅうよにん保護者の方がいるはずなんですけど。<giggles>
はにえ。 はい。
ですが、も、だいたい、もう同じメンバー6人5、6人が、「はい、これ、じゃ、メイクやります」とか、「はい、運転手やります」とか。あの、舞台が終わった後の、あの、打ち上げですね。「打ち上げやります」とか。
ええ。 ええええ。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
そういうのを埋めてくんですよ。
はい。その６人で回るんですか？
はい。 もうね、回すしかないんです。
ああ。あの、でも、その、ね、それだけ仕事がたくさんあって、ね、やはり親も関与しなければいけないような状況の中で、その、あの、ボランティアは必ずやらなきゃいけないものという設定ではないんですか？親の中で。
はい。 はい。 うん。 必ずやってくださいっていうふうに、最初に、あの、プロダクションの方からお願いがあるんですよ。スタッフの方から、あの、説明会がね、毎回ありまして。で、あの、うちのプロダクションはこういう方針でやってますので、あの、必ず1つだけでもいいので、あの、お願いご協力お願いしますっていうふうにね、説明を受けるんですけれど。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
はい。 ええええ。 はい。 ええええ。 はい。 ええええ。
そうはいかないんですよね。
残りの20じんに20人近くの親は、もう、あの、ノータッチなわけですね。ああ、それは大変ですね。ええええええええ。なるほど。はい。
はい。 ノータッチです。はい、うーん、ほぼノータッチ。 で、やっぱりね、皆さん、ね、お仕事されたり、ね、家事育児があって忙しいっていうのは、もうほんとに重々承知でなんですけれど。でも、あまりにも、その、業務量が作業量、業務量っていうのが、負担この私含め、他の5人の方に偏っているので。
はい。 ええええ。 そうですね、はい。ええええ。 はい。 ええ。 はい。 ええ。 ね、ほんとですね。なんか、あの
ま、ほん どうしたらね、いいのかな <laughs> っていうふうに。
ほんとですね。なんか、こう、やってあげてるのに、なんか、損してる感じになってきますよね。そんなに、いね、皆さん はい。なんか、あの、ね、もちろん、その、シアター側は、やってくださいってお願いしてると思うんですが、恐らくそのプレッシャーが全く足りてないと思うんですね。で、よくね、例えば、ほんとにそういうシアターもそうだし、バレエとかもそうだし、なんかダンスとかもそうなんですけど、ね、やはりボランティアがなくしては、あの、成り立たないっていうのはよく聞くんですが、もう、全員参加が、あの、前提で、で、参加できない人は、お金を寄付してくださいっていうところが割と多いんですね。
うん、ほんと。まさにそれです。まさにその感覚なんですよ。 ああああ。 はい。 うん。 はい。 うん。 ああ。あ、それ、うちないですね。いいですね。
はい。なので、あの、全員参加が、もう、本当に、あの、鉄則になって、それができないと子供が、こうね、なんかとか、なんか、いろんなことが起きるような。ま、とにかく、プレッシャーをシアター側がかけてくださると、逆に、その、ね、最初、ボランティアが埋まらないって仰ってたんですけども、なるべくみんな楽なところを取ろうと、バーって最初に埋まるんですよ。<chuckles>
はいはい。 はい。 <laughs> ありがちですよね。ほんとに。
はい。ねえ。なので、もうね、なんか、誰かやってくれるまで絶対に書かない的な、そういう状況は、やはりね、ボランティア側の自分たちからは、あの、他の親にはプレッシャーをかけられないので、やはりそれはええ、シアターが、きちんと考えて行動するべきことだと思うんですが。シアター側と話し合ったことはありますか？
そうなんですよ。 ああああああ、ああ、ああ。あ それがね、無いんですよね。てずもう、これこそほんとに週に2回練習があって、えっと、本番前になる本番前3週間は毎日練習するんですね。
うーん。うん。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
リハーサルがあって。はい。で、その時も、あの、ね、子供たちに2時間、3時間のリハーサルでお腹が空くので、 私たち親が、<chuckles> なんか、ちょっとおやつみたいのを持ってくんですよ。
ええ。 ええええ。 はい。 あ、なるほど。それもその、6人の、あの、ボランティアをされてる方が用意するんですか？
うん。 そう、ほぼそうなんですけど、そこの部分は、ちょっと、「あれ？あの方初めて見るかも」っていう方も結構居たりしますね。
ええ。 はい。 あ、なるほど。そういう形でのね、参加も、なくなんか、ありはありですよね。
うん。 そうですね。で、ね、あの、先ほど仰っていただいた様に、私たちの方から、あの、シアターに話をあげるっていうことを今まで多分してこなかったので、「ちょっと、この状況きついです」ってちょっと正直にゆってみようかなって、え、どうでゆってもいいもんなんですかね？
ええ。 はい。 ええ。 はい。 ええええ。 あ、絶対にいいと思います。よく、あの、ほんとに、そういう形でどこもやっているので、その、ね、全員参加型にするにはどうしたらいいかっていうのも、ましあんね、一部の親だけに負担がかからないようにするのも、正直、シアターの役割ではあると思うんですよね。
ああ。 はいはい。 うーん。 ああ、ああ、あああ。あ、シアターの役割として捉えていいんですね。うん、ううん、そうですね。だからあまりにも、あの、1人の親御さんが、昔からそういうシアターをやってきて、あの、ごじぶしんが演者側だったんですね。で、ご自身のお子さんが今、あの、そういううに、ね、今シアターをやっていて、っていう方がいらして、その方は、ま、結構ね、有名な方なのかな。で、その方が張り切張り切ってじゃないですけど、あの、やっぱり内情をね、よく知ってらっしゃる方なので、あの、どんどんどんどん「はい、これもやりますよ、やりますやります」ってゆってゆってくださるんですよ。
うん。 んと、思いますが、どうでしょう？ はい。 ええ。 あ、なるほど、はい。 ええ。 はい。 ねえ、うん。 あ、はい。 ええええ。 ああ、なるほど、はい。
で、例えば埋まってない部分とかも、もう彼女がもう、何も、ね、文句も言わず、ああ、やっぱり埋まってないから最後にもう、「これしょうがない、入れよう」って言って自分ご自身でやってるんですよね。
ええ。 はい。 あ、なるほど。うーん。もう完全に周りの、あのね、親御さんはそこに甘えてらっしゃいますよね。
うん。 甘えてますね。もしかしたら、そういうことをしてるっていうのも、気付いてない方も居るかもしれません。
ええ。はい。 あ、そうかもしれないですね。結局どうにかして回してしまってるので、あのね、やってない方も、「ま、やらなくてもいいものなのかな」って、「回るものなんだな」って思ってしまってる可能性もかなりありますよね。
うーん。 ありますね。と、そうですね、さの、どうどうにか回しちゃってるって、ほんとにまさにそれです。
ええ。 はい。 ええ。
ああ、じゃ、ちょっとうーん、やっぱりシアター側にね、ちょっと話もして、あと、なおかつ、その、募金？募金じゃないすけど、ま、お金の寄付
なんか、やはり、なんか、こう、ね、苦しいっていうことはええ。 はい。 ええ。 はい。
っていうのも、すごく、あの、いい考えだなと思いました。
そうですね。もう、どうしても出来ない方とか、ほんとに時間的に、ね、その、お金、もしくはそうやって、あの、食べ物、子どもたちのスナックの寄付とか、ね、なんかそういうお金で解決出来ることは、参加出来るのもありかなとは思いますね。はい。
うんうんうん。 うーん。 うんうん。あ、そうですね。なんかね、もしかしたら話してみたら、「あ、そうだったの」っていう方も居るかもしれないのでね。
うーん、そうですね。で、やっぱり自分のね、子供もやっぱり親が関わってくれてて嬉しいとは思うので、ね、そこも伝えるといいかもしれません。
はい。 うーん、今日はすごい素晴らしいアドバイス、ありがとうございました。
いえ、こちらこそ、あの、苦しいという思いをぜひ、あの、シアター側とご両親にあ、皆さんに伝えてみてください。
はい。